Ah, ako po ayan, sa pagkain. Hangga't hangga't meron po akong nakikitang karinderya or ano, na street food ayan, talaga ang ginagawa ko, kunyare, bibili po ako ng ulam. Ay basta 'yong budget ko lang po is 'di na lalagpas ng 100. Tapos kadalasan po ang nagagastos ko lang pagka lunch is 60 pesos, 70 pesos may dalawang ulam na po ako no'n. Tala bibili ako sa karinderya ng kalahating ulam na karne tapos bibili po ako sa ano, kunyare shanghai or siomai tapos sa tas kanin, gano'n po.
Mm. Mhm. Mm. Ay, oo. Naku! Mm. Ah, galing. <laughs> Galing, ah, ang galing nung ideya mo.
Tas hihingi no'n hi Opo. Tas hihingi na din po akong sabaw sa ano, sa karin sa karinderya. Ayun, okey na po ako do'n. Kaya kayang-kaya ng iraos 'yong ano. Ayun, sa pam 'yong sa pamasahe naman po is ano, kung halimbawa naman
Sabaw. <laughs> Naku! Totoo. Mm.
twe 25 o 30 pesos ang papun ba ah, 'pag balikan po is ano, kunyare 60 pesos, ayan. 'Di bale ang nagiging budget ko po sa trabaho is parang tinatantiya ko na na 150. Sige, sabihin na natin 150, opo.
Ah. Mm. Oh, one fifty? Oo. Puwede na, totoo.
Yung mga ganun po. Opo, puwedeng puwede na po. Eh, kasi minsan ano po?
Totoo at saka ano, ah kailangan ang galing nung pagkakaano mo, yung pagkaka-budget mo sa pagkain mo kasi 'di ba meron kang may karne ka, may <laughs> tapos may o kaya gulay ka ganun, bibili ka sa ibang tindahan, ganyan. <laughs>
Opo, 'yong to Opo, gano'n po ginagawa ko para makatipid. Lalo na po pagka talagang 'di ba, minsan po 'pag bago magsahod, mga ilang araw parang
Ay naku! Mga petsa de peligro pala.
di ayan, 'yan po, ayan po. Totoo po 'yan. Kung halimbawa po isa isang linggo na lang tapos ang natitira sa budget is 500, <laughs> pagkakasyahin 'to.
<laughs> Naku! Naku, <laughs> 'yong one fifty mo isang araw naging ano, 100 na lang.
Na